À, lễ thì đúng là lễ Tết thì mình có được nghỉ dài á, như kiểu là Tết Nguyên Đán ở Việt Nam chẳng hạn.
Ờ, đó. Ờ, đúng rồi. Nó là, kiểu, giống như hông có lý do gì để dậy luôn á, nên chỉ là nằm lười qua lười lại luôn đó.
Nếu mà, kiểu là, m kiểu là, buổi sáng đấy nếu mà hông có công việc gì là sẽ nằm luôn. Phê luôn.
Ờ, đúng rồi. Nằm luôn á, kiểu, giống như nằm bất động từ sáng tới chiều luôn, hổng ăn hổng uống gì luôn. <chuckles>
Như vậy là giỏi á, bạn nằm được một chỗ vậy là quá giỏi.
<laughs> Nhưng mà mình cũng, ơ, thấy nể bạn chớ, tại vì bạn đi làm này nọ nhưng mà sáng dậy bạn vẫn, giống như là cố gắng dậy sớm để vận động rồi tập thể dục chứ. Ừm.
<chuckles> Đúng rồi. Mình k kiểu cảm giác mình đi ví dụ mình đi đi chơi thể thao về, đúng không? Xong rồi mình tắm một cái, xong mình ăn sáng uống cà phê rồi đi làm, kiểu, cảm giác nó có động lực để l làm việc hơn á, nó có tinh thần hơn chứ, kiểu, đi làm mà dậy mà uể oải rồi đi làm
Ừm. Ừm. Chắc chắc là mình phải, a, mình phải cố gắng. Ừm, mình phải cố gắng giống bạn quá à, tại bạn truyền cảm hứng cho mình á, nên chỉ là chắc mình sẽ cố gắng, ờ, làm hơi giống bạn một chút xíu thôi chứ, chắc hông giống hoàn toàn được đâu.
Ờ. Thì bạn cố gắng thì cùng bạn cũng đã mình bạn cũng có tập yoga buổi sáng đó. Có thể là bạn sẽ dậy sớm hơn một chút khoảng 15, mỗi ngày thì khoảng thêm, ơ, tầm 5,10 phút đi, dậy sớm thêm 5 phút, 5 phút, 5 phút, kiểu vậy đó. Nó sẽ tạo thành một thói quen. Bạn sẽ tạo thành một thói quen á. Rồi, chúc bạn thành công nha.
Ờ, nhưng mà mình thấy Ừm. Yeah, OK bạn. Ừm, OK bạn. Cảm ơn bạn nha. Bye bye.
Bye bye bạn.

Mình cũng lâu lâu cũng thấy sợ á, bởi vì mình là bạn xài IOS, đúng không? Bạn thấy biết cái bộ chuông báo thức của bạn có xài IOS hay Android ta?
Dạ, mình xài IOS á thì thì, à
Bạn bạn thấy mình thấy cái chuông báo thức của IOS mình hơi ám ảnh đấy, có đôi khi hơi ám ảnh thật. <chuckles> Mình đang ngủ, đang say giấc mà tự nhiên nó kêu một phát hâm
Đúng hông, đúng hông? Thậm chí là
Nhưng là hơi
Vì vậy nên chi là cũng kinh khủng lắm, xong rồi, ờ, thì r n nói chung là á, nếu mà bạn thường á, là trong tuần á, bạn dậy sớm, đúng hông? Thì cuối tuần á, là theo thói quen là bạn cũng sẽ dậy sớm, đúng hông? Ừm. Yeah.
Đúng rồi. Ừm, kiểu là, có một người ta gọi người ta gọi là có cái giờ s giờ giấc sinh học đấy á, là ngủ thêm cũng không được. Ừm.
Ờ, đúng rồi. Ừ, đúng rồi, là, kiểu, giống như, tới cái giờ đó là cái não của bạn nó nó tự mở con mắt bạn dậy, đúng hông?
Đúng rồi, dậy nó cũng cũng nằm, cũng không ngủ được ấy, tức là mình không không có nằm nhiều một chỗ.
Ờ, yeah, yeah, yeah. Ờ, yeah, mà còn trái lại với mình á, thì cuối tuần á, là là mình cũng ngủ dữ lắm, ngủ giống như là mười hai hai tới 12:00-1:00 đó, thì nhưng mà thật ra thì khi mà thức dậy á, thì cảm thấy là không kiểu, giống như là rất là lười, cảm thấy rất là lười so với là những ngày đi làm. Ừm.
Ồ.
Kiểu, giống như là, nó hông có động lực để để đứng dậy làm cái gì á, chỉ muốn nằm ở trên giường xong lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại, xong rồi, ờ mình hông biết là bạn có cái thói quen là lướt, ơ, lướt mạng xã hội vào buổi sáng hông?
Có, mình bởi vì thường là buổi sáng khi mà nghe chuông báo thức nha, đôi khi chuông báo thức nha, mình sẽ cầm, ừm, mình theo theo con mình sẽ, a, cầm điện thoại, à, à, đầu tiên, rồi thì nó sẽ có thông báo ấy của Facebook, hoặc là của Messenger chẳng hạn. Rồi đó là mình sẽ vô mình check, có khi ch check xong l lướt, lướt một hồi có khi là mất 15-20 phút không biết luôn. Còn bạn thì sao? Bạn có bị, ờ, có bị, ờ, mạng xã hội nó ấy không?
Ờ, ờ. Ờ. Ờ. À, vậy vậy vậy là đúng rồi, đúng rồi. À. <chuckles> Có. Chắc chắn là có luôn rồi, mà không những mạng xã hội nha, mà mình hông biết là bạn có bị, giống như, tin nhắn ở chỗ làm này nọ hông? <clears throat> Kiểu, giống như ở chơi làm người ta gửi tin nhắn này nọ, ồ, qua đêm đó bạn, hổng biết đêm rồi mà ai còn làm việc mà gửi tin nhắn tùm lum, tùm la, sáng phải ngồi dậy check.
<chuckles>
<clears throat> Ừm.
Đúng rồi, mình đôi khi cũng có, nhưng mà mình có thói quen là buổi tối mình sẽ tắt thông báo nhóm đi á. Bởi vì đôi khi có những bạn bè đồng nghiệp họ họ chat nhiều cái thông báo nó nó kêu á, nên là mình sẽ tắt thông báo đi. A, buổi sáng thì sẽ check nói chung là buổi sáng sẽ đọc lại một lượt á, mình sẽ mất công mình đọc lại
Ờ. Yeah, yeah. Ừm. Ờ, đúng rồi. Yeah, yeah. Đó, thì mình cũng có cái thói quen là buổi sáng cũng ngồi, ờ, coi lại cái tin nhắn coi của công ty là <clears throat> người ta nói cái chuyện gì. Nhưng mà ừm.
Ngày xưa thì mình còn ví dụ như giờ lướt, a, TikTok nè, YouTube nè, nó sẽ có những không hiểu là lướt, lướt, lướt một hồi cũng thấy nghị ờ, kiểu là, mình nó nó khó bị ra ra khỏi cái cái đó. Ờ.
Ừm! Vậy là bị nghiện đó, bị dính vô luôn đó.
Đúng rồi. Xong là một thời gian xong là mình bỏ, mình xóa app luôn, thì mình thấy tốn thời gian.
Ừm, ừm, ừm. Yeah.
Mình dành nhiều thời gian hơn cho thể thao.

Có, cũng có, nhưng mà nói chung là mình cũng hông phải dân chuyên nghiệp bạn ơi, chỉ là, ờ, coi ừ.
Mà tự tập ở nhà, tự tập ở nhà hay là t ra quán tập?
Ờ, tự tập ở nhà. Kiểu, giống như, ơ, có mấy cái video ở trên mạng á, bạn biết mà, đúng hông? Ừm.
Nà mình bạn là bạn sẽ học, ờ, nh theo những động tác ở trên video đó, họ sẽ hướng dẫn trên đó. Ờ.
Yeah, yeah. Ờ, yeah, đúng rồi đó. Xong rồi, ờ, là xong cái đó xong thì, ờ, chuẩn bị đồ ăn sáng, với lại, ờ, đồ ăn trưa để đem đi làm, mà thường thì buổi sáng của mình cũng đơn giản lắm. Ừm.
Vậy là bạn sẽ sẽ dậy tập thể dục xong nấu ăn, nấu ăn rồi để mang đi làm nữa thôi? Bạn chăm quá nha!
Ừm, mình nấu ăn trước mình nấu ăn trước, ơ, trước 1 tuần luôn, kiểu, giống như mình hay nấu xong rồi mình để vô tủ lạnh vậy đó.
Ờ, nói chung là cũng chăm, quá chăm.
Yeah. Cố gắng thôi bạn ơi, chứ hông thôi là là là hông có gì ăn đói meo. <chuckles> Nhưng mà ừm, c mà đi mua đồ ăn ở ngoài thì rất là mắc. <clears throat> Yeah.
Thường sáng dậy thì, à, bạn có hay nghe nhạc hay gì không? Ừ, thấy nghe nghe một bài nhạc để truyền động lực chẳng hạn?
Ờ, ờ. Có nha, ừm. Mình mình như, kiểu, giống như là, sáng lúc mà tập yoga á là, mình tại vì á trên cái cái video á là người ta có mấy cái bài nhạc hay rồi đó, ừm, mấy cái bài nhạc, giống như là, không lời á, nhạc mà, kiểu, nhạc cổ điển đó bạn.
Tập thiền á hả?
Hông, hông phải nhạc thiền, nhạc cổ điển, kiểu, giống như là, ờ, người ta chơi mấy cái thiết bị piano, rồi, à, đàn, ờ, đàn vĩ cầm này nọ đó.
Ờ. <chuckles>
Thì mình thích cái đó. Còn bạn buổi sáng bạn có nghe nhạc hông?
Mình cũng có, mình dậy thì, ờ, mình bởi mình đi tập gym mà nên là có nghe nhạc, nói chung là nghe những, ơ, bài nhạc, gọi là, nó nó hơi ta hơi, ưm
Ừm. À, ờ, nha. Mình đoán nha, ừm, mình nghe bạn nghe mấy cái nhạc giống như là sôi động, đúng hông? Tại tập gym mà, sôi động, đúng hông?
Đúng rồi, nó đúng rồi, nó sẽ sôi động về nó kích thích mình á.
Ừm. Thường mấy bài nào bạn nghe để sôi động?
Mình thì hay ấn vô đại đại à, ấn mấy bài remake thì họ hát bài nào cũng được, mình lại ngồi nghe bài đó à.
À, à, kiểu, giống như là cái playlist người người ta, ơ
Rồi, yes, yeah, yeah. Ờ
Ờ!
Thì bạn bạn nói
Hả? Có khi nào bạn nghe cải lương tập, ờ, thể lực hông? <chuckles>
Không, không, không, không. Những cái thể cải cải nương bình thường mình cũng không nghe ấy, chứ không phải là lúc tập gym.
<chuckles> Ờ.
Ờ, bạn nãy bạn có nói là bạn, ờ, hay ngủ nướng á, thì vậy vậy nếu mà buổi sáng bạn dậy, à, thì bạn có thấy nó nó, kiểu là, khó khó thức dậy, ví dụ bạn thấy cái chuông báo thức rồi bạn cũng thấy thấy nó hơi khó chịu không? <chuckles>
Ờ. Ừm! <chuckles> Thiệt là <chuckles> đúng á. là tại vì á, trong tuần á, ngày nào cũng phải nghe báo thức hết á, cái xong, ơ, cuối tuần á, cái tiếng cái cái tiếng đó nó biến đi mất nên chi mình cũng cảm thấy hạnh phúc dữ dội luôn á, mình hông biết là bạn có sợ tiếng báo thức hông?

Ừm, nếu mà ngày bình thường đi làm thì t chắc chắn là vì công việc rồi, vì công việc mình sẽ dậy sớm. Còn ví dụ đi, những nguyên nhân cũng như bạn ấy mình cũng
Ờ. Ừm. Tức là tức tức là dậy sớm, còn hông thôi bị đuổi việc, đúng không? Nó là một lý do để thức dậy, đúng hông? <chuckles>
Đúng. Đúng rồi, đúng rồi, một lý do là đi làm. Còn những ngày nghỉ thì cũng như bạn thôi là sẽ đi chơi, đi chơi sáng giờ để chuẩn bị mình đúng là mình chuẩn bị đồ đạc, rồi, ờ, các thứ, các thứ, kiểu, kiểu, gọi là, tút tát một xíu á để đi chơi, rồi đi chụp hình, rồi chụp Đó, nó kiểu vậy.
Ờ. À! À, à. Là là lễ giống như là cuối tuần là phải chưng diện lên chút để, ơ, kiểu, giống như, thay đổi cả bản thân trong một cái cách nhìn mới á, đúng hông? Ừm.
Đúng rồi, đúng rồi.
Ồ, nói vậy bạn có hay đi mua sắm này nọ hông, vào cuối tuần?
Ừm, có. Mình, à, thường thường lên sẽ lên siêu thị vào cuối tuần, đôi khi không phải cuối tuần đâu, mình có thể là sau khi giờ đi làm về mình tranh thủ đi khoảng 15 phút. Bởi vì siêu thị nó gần chỗ mình á, nên là cũng ừm, ừm.
Ờ. Ờ. Ồ, ô kê. Cũng tiện ghê đó ha.
Còn bạn thì sao? Bạn có hay đi mua sắm không? Chắc là con gái thì hay thường xuyên đi mua sắm ha?
À, quên, bạn biết mình mà. <chuckles> Con gái là là trùm mua sắm luôn đó bạn, nhưng mà á, mình cũng cố gắng là tiết chế lại, tại vì nhiều khi mua nhiều quá hổng có không có sùng hổng có dùng á. Nên chỉ thấy uổng tiền.
Ừm. Mua mà không dùng à? Mua mà không dùng sao lại vẫn mua ta? Con gái mà có cái đấy thì ai cũng khó hiểu ấy.
Kiểu, giống như là, con gái hay hay hay có cái bệnh đó là, ờ, không có gì để mặc vậy đó, cái xong, a, mua quá trời mua, mua xong rồi không bao giờ mặc đó bạn.
Trời, mua <chuckles> Có những cái nó sẽ có khi là chắc không mặc luôn á ha?

Hello, mình chào bạn.
Hello bạn. Chào bạn nhá.
Hôm nay ngày của bạn như thế nào?
Ừm, hôm nay, ơ, mình hôm nay làm cuối tuần á, nên là mình khá khá rảnh đúng rồi, mình dành một thời gian ở nhà để, ờ, chơi thể thao, tập luyện, rồi, ờ, đi cà phê với bạn thôi. Bạn thì sao? Ngày hôm nay của bạn sao?
Ừm. Ồ! Ồ! Hôm nay cuối tuần thì bạn, ờ mình hả? Thì hôm nay cũng cuối tuần nên chi là mình, ơ, ngủ nướng tới trưa luôn xong rồi mới dậy. Bạn có có có làm gì vào cuối tuần hông? Thường cuối tuần bạn có ngủ nướng hông?
Hả? Mình thì không thích ngủ lắm á, nên là mình sẽ dành thời gian, thời gian để đi, a, có thể là đi chơi thể thao nè, đi chơi thể thao hoặc là đi đi cà phê, hẹn bạn bè đi cà phê, đi xem phim.
Vậy hả? Ờ. Yeah. Trời, bạn siêng dữ, <chuckles> bạn siêng dữ chứ. Mình thấy cuối tuần hả được có mấy ngày nghỉ là tranh thủ ngủ cho nó đã. <clears throat> Thường á, thì, à, ừm, bạn dậy sớm hay là bạn dậy bạn dậy sớm như vậy á, bạn có cái, ơ, thói quen buổi sáng nào giúp cho bạn giống như, a, tích cực không?
Ừm, ừm. Ừm, thì Thường thì mình dậy sớm á, là tầm khoảng, à, 5:00 sáng đấy mình sẽ dậy. Ờ, dậy ờ, trước có khi là trước 5:00 á, bởi vì 7:00 mình đi làm rồi mà. Thế là trước 5:00 mình sẽ dậy, dậy rồi đánh răng, rửa mặt.
Ừm. Wow! Sớm dữ! À. Ừm. Ờ.
Ờ, rồi sẽ đi tập gym hoặc là đi chơi thể đi chơi thể thao.
Có có có giống như chăm sóc da mặt này nọ hông? Skincare này nọ hông?
Mình thì, ờ, con trai nên là mình cũng ít á, mình cũng buổi chiều thôi, buổi sáng thì ít lắm, mình có xài sữa rửa mặt thôi. Vì vì ví dụ như là đi tập gym xong thì mình về mình tắm là mình sẽ xài sữa rửa mặt luôn, chứ không chứ không có chăm sóc kỹ.
À. Ừm. À, ô kê. Thôi nói chung là bạn tốt hơn mấy cái người đàn ông mà mình biết rồi, nên chi là, gọi là, bạn quá ô kê rồi, xong rồi sau đó thì, ờ, tập thể dục xong bạn có ăn sáng hông?
Tại vì Có chứ. Bởi vì mình sẽ đi làm đi làm cả ngày á, nên là mình sẽ, a, về sẽ tắm rửa xong rồi ăn sáng, ăn sáng rồi mình sẽ làm uống sẽ uống một ly cà phê. Ồ, biết bạn có thích bạn bạn có uống cà phê bao giờ không? Bạn uống cái
Ừm. À. Ờ. Ừm, nghe chill dữ trời. Mình hả? Sáng thì sáng thì thường mình hông có uống cà phê, thường thì mình chỉ uống, ờ, giống như sữa với lại nước cam thôi à. <clears throat> Còn chừng nào mà mà phải thức khuya để làm việc hoặc là học bài này nọ á, thì mình sẽ uống cà phê.
Ờ. Ừm. Còn bạn thì sao? Bạn thì thường làm gì để tạo lực lực cho buổi sáng?
Buổi sáng hả? Nói chung là mình phải cũng phải dậy sớm để đi làm, cỡ nhưng mà, mình đỡ mình thì đỡ hơn bạn, bạn làm 7:00, đúng hông? Thì thì thì mình làm, ờ, 8:00, thì, ờ, mình cũng dậy sớm, xong rồi mình cũng, ơ, tập thể dục tại nhà khoảng 15 phút gì đó. <clears throat> Kiểu giống như là giãn cơ rồi, ờ, tập mấy bài yoga nhỏ nhỏ vậy đó, xong rồi, ờ
Ờ. Ồ, bạn cũng tập môn yoga luôn hả?